Mudou. <laughs> Já mudou, boa pergunta. É assim do do que está fala pois, sabe por quê? É é mudou, no seguinte porque aqui, eh, as pessoas não ins não importam muito, assim, com não se preocupam muito, né, assim, eu não estou generalizando, eu estou falando assim do meio que eu vivo. Então, e e tem um é meio cultural também, né, tem pessoas que as pessoas vão de pijama no no mercado aqui. <laughs> No mercado, ir para escola, levar os filhos pra escola, normal n é normal usar pijama, é até moda, né. Tem uma tem umas p a sim.
Hum. <laughs> <laughs> Sim, sim. Aham. É. Uhum. Sim, no mercado, pra escola, às vezes. Sim. Aham. Até o cabelo, né, o cabelo também não, eh, as pessoas não usam penteado tão certinho.
Eu acho que elas nem penteiam, viu. Tem gente que me <laughs> É, é verdade, tem alguma coisa. <laughs> Então, é bem mais é um estilo mais, eh, despojado, meio largado, mas né, eu assim, eu no começo quando eu mudei para cá, né, para os Estados Unidos eu comecei ver ver essas coisas e eu falava: "Nossa eu não vou ficar assim, eu não vou ficar assim". Eu não estou assim ainda, mas eu não pretendo. Mas assim, eu já estou no eu já to eu desci eu estou descendo do salto já faz um tempo, né, descendo, descendo para tênis. E agora, então e eu não vou para o pijama sain eu saio, assim, até na porta de casa eu vou de pijama, pego uma carta, um negócio mas, né, chegar nesse ponto aí de de e de ir para essa moda aí, não dá não.
<laughs> É possível, é possível. Aham, aham. Aham. <laughs> Sim, sim. Aham. Uhum. É, mas é é natural, né, você acaba se adaptando ao contexto onde você tá, né, isso é faz parte mesmo de qualquer pessoa, é.
Sim sim, sim. É é, faz parte, é é, aqui é cultural mesmo. E aqui também tem outra coisa que eu gosto muito, que eu gosto de de é em brechós, que tem muito brechós, tem lojas imensas aqui, né, de de brechó.
Uhum. Hum, que bacana. Uhum. E você consegue comprar roupas de boas marcas por um preço mais bacana também, né.
Sim, muito, né, tinha aquele né, antes a gente tinha um preconceito dos brechós e não comprava. Hoje em dia é coi é a coisa mais comum, ainda mais aqui nos Estados Unidos é muito comum, eh, os brechós são lotados, assim, de pessoas não você não fala: "Ah, são pessoas de classe baixa ou alguma coisa.", não, é todo mundo é normal isso.
Aham. Ah, é. É, e e isso e Sim.